И и жалко, кстати, их. Да, правда.
Вы можете приют для них сделать. <laughs>
<laughs>
Брать их на передержку. <chuckles>
<laughs> И это очень унизительно, не так ли? <laughs>
М, ну, это очень весело, как бы.
<laughs> Мне это не везет.
Можете им делать веселые прически.
<laughs> Нет нет, они не для этого. Мужчины не для этого, они нь не хотят этого они не хотят этого. А, я знаю. Я я я вам скажу. Они очень они даже может быть вначале порадуются, что я типа: "О, женщина, там, больше меня зарабатывает". Да да да да да да. Но это слишком, м, навредить может по-моему.
Нет? Ну да. Я не я не знаю. Я хотел бы узнать, да, чего они там хотят. <chuckles> <chuckles> А. Да. Мгм. Мгм. Не не, это очень давит. Мезальянс очень давит. Ну, у меня, в принципе, 2 брак такой был.
М. Да, да, это для мужчин.
М, поэтому это был мезальянс. И поэтому это ну это даже не меня мучало, а ее. Вот так что, это мне знакомо.
М, ну, м, ну вы нь тоже не перекладывайте, потому что да, это ну, мужчин это тоже мучит. Мы для мужчины очень важны, да.
Нет, нет, имеется в виду э э Да. Ну так я же потом это же, ну, следующий этап был.
Мгм.
То есть, а, в для начала как бы, э, было всё нормально, у нас же общие цели и так далее, вот, а потом это уже давило от неё на меня и потом в обратную сторону. То есть, это же маятник.
Мгм. Да-да-да. Мгм. Да. Ну да, я согласна.
Поэтому, когда когда человек может, э, считать, что у него больше денег и он познал эту жизнь, это большое заблуждение, потому что люди в разных ситуациях могут находиться. Ну, вот, но в моменте этого невозможно остановить.
М. Это правда.

М, нет-нет. Я просто очень радуюсь, когда у меня там повышается как-то доход или <chuckles> получается, что
Мгм. Мгм. Мгм. И и вы и вы не знаете, как он повышается, просто он повышается. Деньги от государства приходят.
Обычно <chuckles> да, деньги от государства или кто-то посчитал, что я работаю хорошо и решил мне дать какой-то бонус. А, и я очень радуюсь, конечно, ну, ми э шт
Мгм. Так. Мгм. Мгм, вы бежите целоваться сразу?
М, т ну, у нас это политика харассмента, и я нь не иду пу ни к кому целоваться.
<chuckles> Это у нас политика харассмента, понимаешь, конечно, бегу, ков <chuckles>
<laughs> Нет, на самом деле я задумываюсь и думаю: "О, что я действительно, что ли, прям так хорошо поработала?" Вот. Ну, что я чувствую?
К м Да, мгм. Да. Ну, а нет желания брось бросить всё и перейти на другую работу, где ещё лучше?
М, ну нет, я не думаю, что есть ещё лучше. <chuckles>
Нету? Мгм. Ну да, действительно.
Нет, на самом деле, что я чувствую? Я чувствую хорошо себя. Эм, если не финансы ну, то есть для мен М, ну нет, м, п щипаю нет, не считаю. И я себе просто заказываю, а, wellness, э, какой-нибудь очень хороший, ам, м
М. Давайте. Так. Щипаете себя? Чтоб поверить в это? Мгм. Так. Мгм. Чтоб вас помяли там.
М, помяли, да, массажи очень хорошие, я люблю. М, нет. М, о, хотя
Там-то хоть не харассмент, надеюсь, как бы, то есть вы приходишь, массаж платишь, он такой уходит: "Я, не, извините, я не могу, у меня харассмент". Такой, и всё.
М, кстати, такое тоже было, но, кста <laughs> но, а, в основном, да, конечно. Ий ну, поэтому я, ос есть и массажи, я стараюсь, э, к женщинам ходить. Вот.
У, а. Мгм. Мгм. Мгм.